Слушай, у меня вот возникла такая трудность. Я прямо уже решила к тебе за советом обратиться, потому что, э, знаешь, как-то сложно <chuckles> сложно жить становится. Я уже понимаю, что это становится какой-то проблемой, потому что, э, как-то покоя нет и какое-то, знаешь, даже раздражение появляется на саму себя, потому что у меня, в общем, такая ситуация, что я, <exhales> вот когда меня что-то просят, там, сделать, помочь, организовать, я вообще не умею отказывать. Вот как будто бы слова "нет" в моей жизни не существует. И, э, если вдруг я кому-то что-то отказываю, знаешь, уже прям вообще какой-то крайний случай, и я действительно не могу сделать, и я отказываюсь, то всё, м, я просто как будто бы предала человека, и у потом ужасно себя чувствую, хотя уже понимаю, что я настолько выгорела, какой-то у меня уже такой, м, износ моральный, вот я как будто бы ф пытаюсь всё покрыть. Я понимаю, что так не должно быть, и сейчас там всякие статьи читаю. Ну, не знаю, вот дай, пожалуйста, какой-то совет вообще, с чего начать, э, как мне быть и как как-то разрулить эту ситуацию, чтоб как-то, э, нормально к себе относиться, если я вдруг кому-то отказала.
Да, я тебя очень понимаю, такое случается, да, и не надо по этому поводу грустить. Да, я вижу, что ты, а, очень отзывчивый человек, что тебе наверняка часто действительно хочется помочь другим людям, да, даже если тебе трудно. И понимаю, что, э, твои эмоции, да, в связи с этим отказом и могут быть разными. И знаешь, а, хотела тебя с спросить, скажи, а вот в каких именно ситуациях тебе трудно говорить нет- вообще в любых или в каких-то конкретных всё же?
Наверное, в любых, э, пусть даже это какая-то мелочь. Там, знаешь, даже если муж говорит там: "Слушай, сделай чай",- а я, ну, реально не хочу щас делать чай. Я, например, только у с села там, я только занялась каким-то делом, но я как бы не могу всё равно ему сказать, м: "Ну сделай сам, пожалуйста". Хотя я понимаю, что он тоже сам может сделать. Но мне кажется, ну, человек попросил, ну, мне ж не сложно, ну я, ну ладно, отложу своё дело, ну, доделаю потом, ну, чуть позже там займусь, ну ладно, пойду сделаю. Просто, э, н это не говоря уже там о работе, конечно, если это уже какие-то, э, знаешь, вопросы работы, какой-то там такой занятости, то, конечно, там и вообще, что ни попроси, я там всё сделаю, потому что мне кажется, я прямо получ если я получаю за это деньги, то уж точно должна делать всё, знаешь. Мне кажется, это вообще какое-то такое, <smacks lips> м, э, отпечаток воспитания, потому что, м, я вот помню, как с детства мама как-то так ей настраивала, что другим надо помогать, о себе заботиться в последнюю очередь, вот это вот: "я"- последняя буква в алфавите, вот это вот мне говорили. Я понимаю, что это, э, было как бы из добрых побуждений сделано, чтобы как бы воспитать <chuckles> доброго человека, но, видимо, слишком перегнули в моём воспитании, что теперь я от этого страдаю.
Да. Да. Да, коне Да, понимаю твои чувства, твои переживания, но знай, что это нормально, что такое может быть, э, что такое может случаться. И знаешь, м, я думаю, что у тебя наверняка нет проблем с твоими личными границами, да, э, но можно постараться здесь понять, э, где правда т твоё желание, желание другого человека, да, э, понимать э, понять свои границы. Вот, например, в той же ситуации с мужем. Э, я понимаю, что тебе хочется сделать для него приятно, не хочется отказать ему сделать чай, э, но просматривать ситуацию каждый раз конкретно. Вот может быть, в этот раз сказать ему: "Слушай, дорогой, прости, я не могу. Можешь, пожалуйста, сам сделать чай, и и мне тоже заодно." Да, например? Или если ты чувствуешь в себе силы, да, конечно, почему бы не сделать для него чай? Я уверена, что твой муж для тебя тоже много чего делает в жизни, да, приятного. Вот. То есть вот начать с таких маленьких ситуаций и действительно без зазрения совести говорить нет, когда ты можешь сказать нет. Да? На работе, конечно, может быть сложнее, потому что у тебя там есть какие-то обязанности, да, и д тебе действительно за них платят. Но согласись, что бывают такие ситуации, когда тебя пытаются чем-то нагрузить, да, и, ну, вот необходимо просто сказать нет. И придётся говорить нет, да, и может быть эту работу передадут какому-то другому человеку, да, или ты сделаешь её позже. То есть как ты смотришь на то, чтобы вот начать с таких небольших шагов?
А, ты знаешь, я как будто бы и понимаю, что так правильно. И, э, как бы я не 1 раз слышу эту информацию. В принципе, я взрослый человек, но, э, возникает такая проблема, что если я, м, говорю кому-то "нет", то после этого я ужасно себя чувствую. Знаешь, такое липкое чувство, как будто бы я, ну что ли плохой чело ну не то, чтобы плохой человек, ну не ас не всё от себя сделала. Ну как бы я ж не лежу, прям помираю, что я не могу там чеку помочь, приехать там, э, чё-то там, м, посидеть с ребёнком, сделать какое-то там дело, куда-то выехать, что-то сделать. Э, ну я же действительно могу так сделать, как будто бы я не могу, знаешь, разграничить, где вот какая-то, а, лень, а, где нежелание, а где я не могу. Потому что в в под каждый случай я такая думаю, э, слушай, ну, я ж ни та да я ж не болею, почему я не могу этого сделать? Просто не хочется, ну это эгоизм, надо помочь человеку. Если я там, допустим, даже в каких-то маленьких мелочах начинаю как-то ни а отказывать, <chuckles> наверно, это выглядит ужасно неуверенно, и ф к люди как-то это считывают и понимают. Нь но вот когда я начинаю эт в таких мелочах, то это потом вот чувство вины меня просто съедает, и это тоже как-то, наверно, не окей.
Да, понимаю. Да. Понимаю. Но ты знаешь, да, на самом деле, многих из нас воспитывали так, а, что в де э, в детстве, да, говорили, что нужно быть хорошим, нельзя отказывать, нужно всем помогать. И это действительно сохраняется просто на подсознании. Поэтому нормально, что у тебя, э, есть такие чувства, а, постарайся, м, как-то про проще к ним относиться, вот, и в то же время, а, попробуй, пожалуйста, м, а, понять, как бы, в каждом моменте, чего ты хочешь на самом деле. И попробуй наладить как-то вот эту связь с собой, и с твоими желаниями. И подготовить, может быть, знаешь, какие-то ответы, а, на непредвиденные случаи, когда тебя просят о помощи, но тебе нужно как-то мягко отказать. И может быть, это, знаешь, не будет просто фраза "нет, я не могу", а это будет что-то более мягкое, да, э, сказать извини, э, там, не сегодня, например, в другой день, там, или в другой раз. Ну, э, ты не знаешь, когда будет следующий раз. И то есть отложить это на потом, и, возможно, человек справится без тебя. Да, и то есть поставить, э, в приоритеты, э, свои дела. Вот скажи мне пожалуйста, а, м, вообще, вот когда ты говоришь "да", у тебя какие чувства возникают? Вот не именно когда ты говоришь "нет", а когда ты говоришь "да", когда ты соглашаешься. Ведь, э, знаешь, иногда ты соглашаешься на то, чего ты хочешь, да, помочь, например, кому-то сделать чай, а, там, дл для, супруга. И когда ты говоришь "да", э, на то, что ты не хочешь, вот какие у тебя чувства возникают?
М. Мгм. Мгм. Мгм. Слушай, это вообще классно проанализировать. Потому что я раньше задумывалась только, какие чувства у меня, когда я говорю нет, и вот что я всем-то всех подвела, знаешь, всех расстроила, я вот такая плохая девочка. Но вот теперь и ты вот спросила, к что я чувствую, когда говорю да. И вот я впервые об этом задумалась, что в этот момент я тоже себя чувствую плохо. Почему-то я никогда на это не обращала внимания. Мне казалось, ну, это правильный ответ, и как бы ты уже дальше себя не чувствовала, как бы ну, извини. Но вот сейчас, э, как-то, м, я прямо с другой стороны, знаешь, на это посмотрела и, э. Реально себе не задавала такой вопрос никогда раньше. Мне кажется, я в этот момент себя чувствую как будто бы, знаешь, я себя немножко предала, не прислушалась, там, к своему здоровью, к своему самочувствию. Может, это мне щас неудобно, может, это плохо для моего здоровья или для моей семьи. Потому что у меня бывает и такое, знаешь, что я соглашаюсь на какие-то там общественные работы, либо родственники что-то попросили, а, в ущерб, там, своей семьи, ребёнку, там, не провести с ним время, а поехать, там, помочь кому-то, что-то там сделать. И, м, да, в такие моменты у меня тоже какое-то такое чувство вины, что с одной стороны я, там, ущемляю себя либо своих родных, а с другой стороны, типа, ну, а что он, ну, а что делать? Надо людям помочь. И вот это вот интересный такой момент. Слушай, я никогда не обращала внимания, что на самом деле вот это вот, э, плохое ощущение, оно с двух сторон и когда я соглашаюсь, и когда я говорю нет, э, что у меня как бы сразу напрашивается вывод: почему бы не говорить тогда нет, если когда я говорю да, то тоже я себя плохо чувствую, а нет сказать, э, будет правильно.
Да. Да, знаешь, на самом деле, э, очень здорово, что мы пришли к такому интересному выводу. И у меня тоже возникла ещё во время нашего разговора с тобой такая мысль, да, что можно попробовать вообще как-то, а, ап общаться с самой собой и, вот, в каких-то мелочах в течение дня понимать вообще б э, лучше, чего хочешь ты в данный момент. То есть начать вот с этих решений для себя, там, а хочешь ты сейчас полежать, там, почитать книгу, хочешь ли ты поделать что-то другое. Это 1. А 2, это может быть, знаешь, н начать иногда записывать на бумаге или в заметках свои мысли и чувства, да, когда ты взаимодействуешь с кем-то, и говорить да или нет. То есть проанализировать именно на бумаге и постараться уйти в глубь этой истории. То есть, когда ты говоришь нет или когда ты говоришь да, а, задавать себе вопрос почему, а то есть, почему я так сказала? А что я почувствовала? А почему я это почувствовала? Вот и з задавать этот вопрос себе несколько раз. Вот, и так, возможно, ты придёшь вот именно к истокам и, возможно, найдёшь вот именно эту глубокую причину, да, которая, да, возможно, кроется в детстве, а, возможно, в чём-то ещё. Вот что думаешь по этому поводу?
М. Мгм. Мгм. Что я думаю? Я думаю, что, знаешь, я вообще как-то нет у меня такой привычки, э, какого-то такого самоанализа. Это вот я сейчас тока, уже во взрослом возрасте, начинаю как-то обращать на себя внимание. То, что я чувствую, что мне нравится, не нравится. Вот классный совет ты мне дала- как-то на бумаге это всё записывать, потому что я знаю, что, э, забудется, если вот я, как-то, знаешь, я не сяду, не сосредоточусь и даже не напишу. Потом забудется, как бы уже ладно, время прошло. И я понимаю, что вот это мне нужно- каким-то таким самоанализом немножко заняться, вообще понаблюдать за собой, потому что, да, я знаю, вот этот отпечаток, э, воспитания, он не дает мне вообще даже права познакомиться с собой. Потому что я должна быть как все, должна быть всем удобной, хорошей, чтобы все меня понимали, принимали и любили, а любить меня будут только, знаешь, если я буду вот такой хорошенькой. Поэтому спасибо тебе за этот совет. Ты знаешь, как раз, наверно, я вот щас поняла, что настало это время, э, знакомиться с собой и вообще как-то анализировать свою жизнь, и настраивать вообще какие-то, э, отношения с собой и новые отношения с друзьями. Очень благодарна тебе за этот совет. Спасибо.
Это здорово, да. Да. Это очень здорово, да, удачи тебе. Всё получится!